Wah, menurut aku, mmm, signifikan banget sih, Kak, jujur sebenarnya, p eee, apa sih namanya, efek dari suasana musik gitu ya eh, musik dan suara bisa mengubah suasana adegan. Apalagi misalnya adegan-adegan film gitu ya. Karena, eee, kita anggaplah patokannya film horor. Karena film horor ini film yang, mmm, apa ya, sangat, menurut aku ya, sangat bergantung sama, eee, musiknya juga, Kak.
Betul betul. Mhm. Mhm. Suaranya kali ya.
Nah. Heeh, benar banget, Kak. Suara dan musik gitu ya. Eee, jadi tahu nggak sih kalau misalnya di film-film kayak Conjuring atau nggak, Insidious, itu kan emang sengaja seram banget ya, Kak, musiknya ya, Kak. Dari awal aja udah dibikin seram gitu. Biar membangun vibe-nya horor gitu. Nah, jadi yang aku sadarkan adalah, kalau misalnya aku nonton di TikTok nih, ya kan, banyak tuh orang-orang yang ngedit, mmm, scene-scene horor gitu ya. Mmm, mungkin dari film, mungkin dari rekaman sendiri. Tapi itu diganti, Kak, musiknya jadi jedag-jedug, musiknya jadi dangdut. <chuckles> Nah.
Mhm. Ya. <chuckles> Koplo. <chuckles> Iya sih, benar. Jadi berbeda ya, berarti kayak suasananya asalnya tegang, eh, jadi ketawa-ketawa gitu kan?
Iya, sumpah Kak, benar, Kak. Lucu banget, Kak. Nah, jadinya dan komen-komennya yang kayak, "Oh, ternyata selama ini yang masalahnya musiknya," gitu. Jadi kayak tersadarkan semua karena benar gitu. Ternyata yang salah itu musik, bukan, bukan adegannya, adegannya tuh lucu. Ada juga aku pernah ya, Kak, eee, ini sebenarnya adegan cinta ya, Kak, ya. Jadi kayak cowoknya mau datengin ceweknya <chuckles> gitu kan, dia lari-lari gitu kan. Biasanya kan kenapa?
<chuckles> Betul. India ya? India? Film India, bukan? Lari-lari tadi. Oh, Korea. Oke oke.
Oh, bukan bukan bukan. Korea Korea Korea, waktu itu. <chuckles> Nah, dia lari gitu kan mengejar ceweknya, kan biasanya musiknya udah kayak drama-drama OST gitu, ya nggak sih, Kak, kayak, eee, romantis banget. Ini ada yang ganti, Kak, jadi suara jalannya SpongeBob. Sumpah itu lucu banget. Itu lucu. <chuckles>
Iya iya. Oh. <chuckles> Oh, aku tahu deh. Kayaknya filmnya yang itu bukan sih yang, mmm, yang dia sekarang jadi suami istri nggak? Yang lari-lari?
Nah. Ih, nggak tahu lagi aku. Aku bahkan belum aku bahkan nggak tahu judul drakornya, Kak. Aku cuma tahu itunya, aku cuma tahu adegan dia jalan. <chuckles> Iya. Lari dan diubah jadi suara, <chuckles> suara sepatu SpongeBob. Itu lucu banget. Makanya kayak, eee, apa sih namanya, menurut aku musik sama suara itu ngubah suasana banget sih.
Oh, nggak tahu. <chuckles> Aku nggak tahu. Oh! Adegannya aja. Lari-lari gitu kan? Oke oke.